آه، كانت جميلة، كانت جميلة أوي وفي بس طبعًا الجو كان برد يعني، ما تقدرش تستحمل تفضل في المَيّه كتير عشان ده كان في الشتا يعني.
امم. امم. طَب أنت لمّا كنت على اليخت دوّة يعني رُحت مثلًا قعدت قد إيه بقى؟ واللي هو مثلًا إيه اللي حصل على اليخت والحاجات دي كلّها؟ أعتقد إن هي هتبقى مُ يعني حلوة أوي.
و آآ آه، هي كانت جميلة يعني، كانت هي بس فعلًا لو دي كان الجو فيها أحسن شوية، كانت هتبقى أمتع بكتير، بس هُم كانوا مجهزين لنا يعني، آآ، آآ م يعني زي برو آه، دفايات، وكانوا مجهزين لنا كذا حاجة، وكل شوية مشاريب سخنة وكده، وهُم كانوا مجهزين يعني program لليوم بتاع اليخت ده، فالمو
زي دفّايات كده. امم. أهم حاجة اوعى تكون دُوخت بس والّا حاجة، عشان باسمع إن في دوار كده بيحصل هناك. ف
لا، لأ. لأ، بس كان بس بيبقى في سحب جامد في المَيّه بصراحة، يعني كان حصل سحب جامد كده في النُص، بس هُم بيبقوا عاملين حسابهم بصراحة، فكان في كذا حد يعني واقف، ورموا لنا على طول زي ال اللي هي الدايرة دي اللي بتبقى موجودة عشان ل للإنقاذ يعني. ف
امم. زي الlife jacket كده، بحيث إن هو ي يلحقك على طول، بس اللي يعني أنا عارفها آه. شبه العوّامة يُعتبر.
امم، امم. بالضبط. آه، وفريق آه، هي زي العوامة بالضبط، بس بيبقى مربوطة بحبل كده، وفريق الإنقاذ نزل على طول وطلّعنا كلّنا، عشان كان السحب عالي أوي، ف عشان برضو ما حدّش يحصل له حاجة يعني، ده لدواعي الأمان يعني.
امم. وعلى كده بقى بالليل كنت بتعمل إيه بقى؟